जी। ये अ, आप सोचिए ना ये कितने कितने अ, हदों में गलत है, आप सोचेंगे तो ये अ, सामने वाला व्यक्ति खरीद भी रहा है, घूस भी दे रहा है। लोगों को मतलब बेवकूफ भी बना रहा है। क्योंकि जो लोग हैं, वो जो मिठाई खा रहे हैं, उनको कहीं न कहीं अ, देखिये वो साधारण लोग हैं और उनके मन में क्या रहेगा की अगर ये व्यक्ति आज हमें मिठाई खिला रहा है, तो वो कल हमें और खुश रखेगा। तो आप लोगों के भरोसे के साथ उनकी भावनाओं के साथ ऐसे तो खेलते हैं जैसे मतलब उनका कोई मोल भाव ही नहीं है। मुझे वो चीज़ बहुत खराब भी लगती है कई बार कि एक आम आदमी का भरोसा क्योंकि जो एक आम आदमी होता है हमारा देश के बारे में आपको पता ही है कि अधिकतर जो लोग होते हैं वो मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं तो उनकी आशाएँ और अपेक्षाओं पे आप जब कुचल कुचल देते हैं अपने कूटनीतियों से तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत गिरी हुई हरकत है, है कि नहीं?
तो अच्छा, तो ऐसे भी हुआ है? सही। अच्छा। जी हाँ, यही चीज़। उहुँ। हाँ जी। सही बात। वही है, हाँ जी। उहुँ। सही कह रहे हो। ये तो है। इस इससे बड़ा कहते है ना कि इससे बड़ा मतलब एक तरीके से कहूँ कि नैतिकता गुम होना है इसी को कहते हैं ना। इसी को कहते हैं ना कि लोग में आने के लिए या आने के बाद दोनों ही चीज़ों में ना सिर्फ अपना वो देख रहे हो और बाकी दुनिया मतलब उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि सामने कौन है? इंसान है हम एक इंसान भी रह चुके हैं। और हमारा जो इंसानियत भी होनी चाहिए। वो भी नहीं है ना। मैंने तो कितनों को देखा है कि, मतलब सत्ता आने से पहले आपके घर घर में आके दरवाजे में कहते है ना कि वो हाथ जोड़ के मतलब एक तरीके से आपको अ, जोड़ेंगे कि हाँ हें ये करिए, हम आपके लिए करेंगे। तो वो रि मतलब सीधा-सीधा समझे तो कल तक वो मीठे थे और जैसे ही सत्ता में पहुँच गए वो सबसे तीखी मिर्ची से उ तीखा बन जाते हैं।
जी। हुँ। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हुँ। बिल्कुल। हाँ, हाँ। बिल्कुल। हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। सही कह रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे लोग होते हैं सही में और सही में लोग ऐसे बदल जाते हैं और हमें देख के भले लगता है आश्चर्यचकित लगता है लेकिन मैं आपको बताऊँ तो ये लोगों की नीति ही ऐसी होती है और यही मुझे लगता है कि आज का सच है कि आप किसी पे भी आप बिल्कुल, किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते चाहे वो कितना भी अच्छा, मीठा बात कर ले।
वही। हाँ। सही कहा। हाँ जी, वही बात है ना। और देखिए ना, हम चाहे कितना भी मतलब जैसे हम लोगों ने कितना भी बात कर रहा है। लोग आजकल के समय पे ना स अ, ये सत्ता के चक्कर में तो ईमानदारी छोड़िए मैं बोलता हूँ अपने समाज के बारे में सोचना भी भूल चुके हैं।
हुँ। जी। जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा
और चाहे हम कितना ही बात करें आज के स ये चीज़ कम हो गया हाँ जी।
कि हाँ, हाँ। बिल्कुल। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और अ, काफ़ी कुछ सीखने भी मिला, सो धन्यवाद।
तो यही वही मैं भी यही कह रहा था हाँ जी धन्यवाद।

बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल ये गाँव समाज तक नहीं अब तो शहरों में भी आ गया है, इतना क्यों आपको मैं बताऊँ अभी च अ, 2 साल पहले जब हमारे यहाँ अ, इलेक्शन आ गए थे, तो हम सबके घरों में आए थे और 1 दिन 1 व्यक्ति आता है मेरे घर पर और पूछता है मुझे कि, "आपके घर में कितने लोग हैं?" तो अ, मुझे लगा कि वो जनसंख्या वाला वो विभाग होता है ना, जो गिनता है कि कौन कितने लोग हैं, वो चल रहा होगा। तो मैंने बताया 4 लोग। तो वो पीछे किसी से बात करता है और उसने मुझे अ, आठ हजार रुपए निकाल के दिए और बोले कि, "2000 अ, हर व्यक्ति का है, आप इस चिन्ह पे जाके वोट कर दीजिए।" मैं बोला, "भाई ये क्या ये क्या नया चालू हो गया?"
आपको क्या लग उ नहीं। हुँ, हुँ। छा अच्छा। अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा। 4 वोट। उहुँ। अब देखिए इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा मतलब ईमानदारी बेचते करा देते वही है ना, अब तो घर तक पहुँच रहे हैं, सोचिए इससे, इससे ख़राब क्या हो सकता है?
हुँ। हाँ। अच्छा इसमें एक अ, दूसरा बात क्या है पता है आपको? कि जो घर देने आते हैं ना अ, वो लोग बहुत सभ्य नहीं दिखते हैं, मतलब वो लोग दिखते हैं एकदम अ, गुंडे-उंडे टाइप। तो जब आप व्यक्ति मना करने से पहले भी ना एक बार सोचेगा कि यार ये अब एक तो 10 लोग आए हैं आपके दरवाजे पर खड़े हैं और अच्छा सोचिए अभी मैंने दरवाजा खोला तो ठीक है, अगर कोई महिला खोलती या कोई बुजुर्ग खोलता, तो वो जाके थोड़ी उन लोग से अ, लड़ता कि यार मैं तो पैसे नहीं लूँगा, मुझे नहीं चाहिए। अब सामने जब 10 लोग खड़े हैं, आप आपको वो कुछ भी कर सकते हैं ना, तो वो एक डर भी बना रहता है कहीं न कहीं, मुझे लगता है ये गुंडाराज दिखाते भी हैं।
हाँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ जी। हुँ। अच्छा। ये बात तो सही कही। हुँ, हुँ। हाँ, ये तो है। यही है ना। हाँ, ये चीज़ आपने एकदम सही बोला, डर और एक तरीके से क्या हो गया ना कि लोगों के ऊपर अब एक तरीके से दवाब बन जाता है ना
हुँ। जी। हाँ।
कि आप हाँ, भी नहीं कर सकते, ना भी नहीं कर सकते। ऐसे चक्रव्यूह में फँस जाते हो कि आपको ना अब उस चीज़ से बाहर कैसे निकलना है, आपको समझना पड़ता है। उसमें आपको कहते हैं ना कि हाँ, करने के अलावा और दूसरा
बिल्कुल। हुँ। जी। हाँ, हाँ।
मतलब रास्ता ही नहीं बच
बिल्कुल। और ये अ, काफ़ी हाँ, हाँ।
तो यही भी कहना था कि सत्ता ने लोगों को ना अंधा बना दिया है।

बना था, तो मुझे याद है कि इलेक्शन के टाइम पे ना, तो वो जहाँ पर वोट देने हम जाते हैं, वो किसी सरकारी स्कूल के मतलब में होता है या कहीं पर जो खाली जगह में। तो मुझे याद है कि हर पार्टी का ना अलग-अलग वहाँ पर एक चेंबर बना हुआ था, मतलब वोट देने वाले जगह के बाहर और वहाँ पर लोग मतलब जिसको जो भी खाना है, बड़े-बड़े, अच्छे-अच्छे पकवान वहाँ पर खड़े हैं, तो आप आइए और वोट हमें दीजिए ऐसे करके, ठीक है? लोग हाँ, हाँ। हाँ, ये ये बहुत मतलब वो भी देखिए ना लोग वहाँ पर खाने के लिए बेतहा जोड़ लगा के जा रहे हैं, अब उनको पता है कि चलो जिसका एक निवाला खा लिया उसको वोट तो देना हक बनता है, चाहे इसको, चाहे उसको तो देना किसी ना किसी को तो है ही। और सबसे ये ये चीज़ जो हुआ है ना, वो चीज़ कैसे क्या जो भोले गाँव के लोग होते हैं जिनको पढ़ाई-लिखाई उतना समझ में नहीं आता, उनको क्या पता कि कौन बुरा, कौन सही और उनको यही पता है कि चलो आज हमें ये खाना दे रहे हैं, तो कल हमारे लिए और अच्छा तो वही है ना लालच स लेकिन भोले-भाले लोगों को क्या पता? वो तो जलेबी और क्या कहते हैं ना मिठाई में ही बिक गए। और ऐसा तो हम समाज को भी गलत नहीं कह सकते या जो समाज में हम जैसे लोग थे, हम जब बच्चे थे चलो हम भी बच्चों को खाना है, जिसके घर में कभी मिठाई आने के लिए महीने लगते हैं, वो फ्री है तो आप बेशक जाओगे।
हुँ। हाँ। जी। हुँ। अच्छा। हुँ। हुँ। हुँ। अरे! ये क्या सिस्टम है? हुँ। अरे बाप रे! हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। सही कह रहे हैं।